え、オンラインの買い物で失敗されたことってありますか？
はい。僕これは、はい、ありますね。何度か、はい。
おお、ありますか？ それはそのさ失敗エピソードをざっくりでいんで、お聞かせください。
あります。 あの、僕 YouTube 用に
ええええ。
あの、ろ録画できるように、あのカメラを買おうと思ったんですよ。
おお、カメラ。
カメラ。で、そのカメラの値段が、ほんとにそんな高くないもので。確かね、80ドルぐらいだったと思うんですけど。
ああ、じゃあ、えっと
うん。
ま、10000円-円ぐらいですかね。
んそうですね。12000円ぐらい。うん。で、その何て言うんだろう。その YouTube の基準を満たす画質が取れますってちゃんと書いてあって
ええええええ。
そのスペックも一応確認して で、あの、輸送される時にどっから送られてくるのかっていうのを確認したら
あ、ええ。
サンディエゴから発送されますって書いてあったんで
ええええええ。
あ、まず、あ、1日2日で家に届くなと思って
ええええ。
で、ささらに送料無料だったんで、オーダーしたんですよ。
ええ、それで？
そうしたら、あの、3日経っても届かなくて。
あれ。
そう、あれですよね。うん、で、おかしいなと思って待ってたら1週間ちょい経って、な多分ね、8日後、9日後ぐらいに届いたんですよ。
ああ。それ遅いっすね、それは。
うん。 ですよね。そう。遅いなと思って、ま、開けたらちゃんと、ま、ビデオカメラは入ってました。
うん。 あ、じゃ、す一応その、商品自体ちゃんと届い届いたんすね。
うん。 はい、届いていました。で、その商品を使って、カメラを使って、あの、動画撮影を始めたんですけど
おお。
あの、これが10秒に1回ぐらい かく、かくって画像が止まるんですよ。
ああ、ちょっと初期不良とゆうか
うん。で、なんかね、何をやっても、設定とかも、その SD SD カードメモリーカードを変えたりしても何をやっても、カク、カクってなって。 で、まあ、おかしいっていうことを、あの、う売り主の方に言ったんですよ。
うん。そうですね、それはおかしいす。
うん。で、そこは、あの、個人で出品されできるサイトだったんで
ああ、なるほど。
うん、その、なんてゆんだろうな、その、楽天とかでもあると思うんですけど、あの、個人とか会社の方がうん、出品してるところだったんで、その出品してる方に、えっと、動画がカクカク止まるんですけどってゆったら
ああ、ありますね。うん、ありますね。 うんうん。 ええええええ。
あ、じゃあ、送り返してくださいって言われたんですよ。
ああ。その、商品についてですね。送料送料はあれですか？向こう負担というか。
うん。 はい。すう、そう。 送料は、えっと、なんかね、送料は後で、あの、お支払いしますみたいなこと言われて、うん、その、お金の返金と一緒にみたいなこと言われたんですよ。
ああ、後で、ええ、珍しいす。 ああああああああ。
うん。で、あれ、とちょっと思って そのショッピングサイトに、えっと、返品のことと、あの、商品がおかしかったっていうのをゆって
ええええええ。
その、ちゃんと後で、しゅしゅしゅ送料返してもらえるんですか？って聞いたんですよね。
はい。
で、そのプラットフォームの方とやり取りしてたら、あの、返品先がサンディエゴのはずなのに香港に送ってくれって言われて <coughs>
<laughs>
も、明らかじゃないですか。
まあ、ちょっとそうですね。
うん。で、あの、よく見たら、なんで1週間も送ってきたのかかったんだろうと思ったら、その発送元も香港だったんですよ。
ええ。
そう。で、あの、慌てて、その、プラットフォームのほうに、えっと、サンディエゴ発のはずが、あの、香港から届いておりまして、返送も香港なんですけど、どうしたらいいですか？って聞いたんですよね。
ええええ。
そうしたら、あ、もう、あの、うん、全額ご返金しますので、その商品は、あの、捨てていただいても何していただいても返品しなくて結構ですっていう対応になりました。
あ、じゃ、もう あれですね、じゃあ、結構価値かくというか、割となんか
はい。
商品は手元に残るしっていう。
うん、でも うん。でも使えないんですよ。<chuckles>
ああ、ま、そうですよ、使えないっすよね。
うん、ううん、そう。なので、いや僕いらないんですけどって一応向こうには。うん、 そう。ほんとに持っててもしょうがないんで、ほんとにいらないんですけど、言ったら。あ、じゃあ、それはそれで「廃棄なりご自由になさってください」って言われて。
ま、そうですよね。 うん。
はい、終わりましたね、それは。
じゃ、ああ。え、じゃあまだその、カメラはまだあるんですか？手元に。
ありますよ。<chuckles> 捨ててもいいんだけど、そう、捨ててもいいんだけど。その、ほんとはあの、返送するつもりだったから
<laughs> ああ-ああああ。
え、おあの、箱に入れて梱包した状態で置いてありますよ。<chuckles>
ああ、どうなんすか、でも、それで、ジャジャンク品で。売れたりとかしないんすか？う
うん。 あ、あ、その手もあるかもしんないですね。僕もなかったですけど。はい。うん。
ああ。 うーん、ま、じゃ、ま、売ろうと思えば売れうって感じですね、じゃ。
ですね。今言われてハッとしたんですけど。売れるかもしんないですね。うん、確かに。
ああああああ。 うん。 じゃん、この。ま、その買い物をなさって失敗されたということなんすけど
はい。
その、なんでその、自分はその買い物に失敗しちゃったと思いますか？じゃあ。
あのね、まずスペックを見たじゃないですか
ええええ。
で、あ、これは僕の条件に合っていると思ったのと、あと、すぐ届く。あの、1日2日で届くっていうのも魅力だったのと
うんうん。 だ、ああ。
あと送料無料 で、あと、何て言うんだろうな。やっぱ料金がそこそこ安かったんですよ、他のものと比べて。
ああ、なるほど。
うん。で、その4点で「あ、いける」と思って買っちゃったんですけど。 ま、危うく安物買いの銭失いをするとこでした。
うん、ま、そうですよね。じゃ、ちょっとなんかこう、ずなんかちょっと、と都合のよ都合が全部よ良くて買ってしまったんけど、結果的に、失敗してしまったという感じす…
うん。 はい。 もう大失敗でしたね。はい。うん。そう。
<laughs> うん。 じゃ、その
ではい。
その失敗されたということで、ちょっとこう、なんかこう、精神的そのダメージみたいのってあったりします？
はい。 あのね。その、僕が撮ろうと思った動画が、あの、植物とかを育ててる動画だったんで
ええええ。 ああ、そうなんすね。
あの、タイミングを逃したくないとか <chuckles>
ああああああ。
日にち的な。 そう、だからすぐ届くものっていうのだったんですけど。 そう。だからあ、そう、遅れちゃったから、その、花が咲いたタイミングだったのに枯れちゃったとか。
ちょっと遅れちゃって？ ああ。それはちょっとショックですね、じゃあ。
うん、ま、しょうがないのでスマホで撮った動画しかなかったんですけど。うん、そう、そうなんですよ、それは結構やられましたね、はい。
<laughs> うーん。 じゃあ、なんかその もう、その失敗をされて、もう次にどういう感じに、その、同じ失敗を繰り返さないというか、心がけてるようなこととかありますかね？
あの、そのカメラに関してはなんですけど
ええええ。
それ、聞いたことのないブランドだったんで
ああ、そうなんすね。
あの、はい。次のカメラはもうちゃんと、あの、高い、あの、ソニー製のものをちゃんと買いましたね。
<laughs> ああ、あ、もう買われたんすね、そっちは、もう、あ、新しいカメ
<chuckles> うん。つうあ、はい、そっちは、そう、ダメだった1週間後ぐらいに。あの、今度は値段じゃなくて、もう完全にスペックで探したんで、うん、もうあの、満足いくものが入り手に入りましたね。はい。
ああああ。 あ、じゃ、結構お高めの方、ソニーソニーとか、お高んおお。
お、そうです。お高めで。あの、画像も音も完全にいいっていうやつを、はい、買いましたね、はい。
ああ、なるほど。 ええ。
うん。
そうなんすね。じゃ、ちょっとあの、カメラカメラにすごいなんか、あの あの、結構、いいカメラを買って、その、良かったという感じですかね？じゃあ、今度は。
はい。 そうですね。あの、そう、あの、1回失敗したんで、やっぱい、おお金をケチっちゃいかんと思って <chuckles>
ええええ。 うんうん。
うん。で、さらに、その、メーカーとか、もう、ほんとに、そのその機材ほんとにどういう評価なんだろうっていうのを、外部サイトでもちゃんと確認して、全部、うん。そう、その利用者の、あの、利用状況も確認して買いましたね。うん。
ああ、外部サイトでも。 ええええ、じゃあ、その、なんかその、利用者の利用状況が、なんか、かもう確認されたということなんすけど、なんかどういうレビューを参考にしてか買われましたか？
はい。 うん。 えっと、その、書いてた方でいらっしゃったのは
ええええ。
その、やっぱり、ちゃんと使い勝手がいいし、あの、信頼性もあるっていうこともそうなんですけど。
うんうん。
あの、それもやっぱり SD カードとか入れるタイプだったし、そのカードの種類どれとか全部そういうのとかも書いてくれてる人がいたんで
ああああ。
うん、すごいなんか情報がね、いっぱいあったんですよ。有名なのだって。うん、だからすごいなんか分かりやすくて、しかも日本製なんで。うん、ちょっと安心でした。はい。
あ、なるほど。 うんうん。 あ、なるほど。でもそのレビューとかも、ちょっとこう、なんかあの、なんか高評価と、低評価で、ちょっとこう、どっちを信用していいか分からないみたいな、パターンもあると思うんすけど、そこら辺の基準とかってどう考えてますか。
うん。 うん。 はい。 あ、僕 うん。 僕いつも低評価しか見ないんですよ。
ああ、そうなんすね。
はい。で、低評価に、あの、発送の状態が悪かったとか、コミュニケーションが悪かったっていうことが書いてある場合は
ええええ。
大体、あの、郵送とカスタマーサービスの悪いことじゃないですか。
そうですね。
うん、ただ、商品が良くなかったっていうレビューがあった場合は、それ避けるようにしてるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だから、いい評価は見なくて、悪い下の2つの評価を見ますね。星1つ2つを。
ああ、なるほど。じゃ、いい評価はあまり、参考にならないって感じですか。
うん。 ん、ならないし、あの、サクラ多そうだし。
うーん。
うん、あといい評価って多分よものが良かったら、ま、ありがとうっていう事は書くと思うんですけど。
ええ。
あのそんな、言わなくても良いものだから買ってるので。あの、売り上げが伸びて当たり前だと思ってるんで。
ええええええ。
むしろ問題があった時に何が起こるのかっていうのを知りたいですね、買う前に。
ああ、なるほど。
うん。
え、じゃあ、ご自身で結構そのレビューとかも結構なさってる感じなんす
あ、僕はレビュー書かないんですよ。はい、書かないです。あの、何かあるなら直接言っちゃうんで、その、ふりうん。そう。なのでそこには残さないんですけど、普通の人で多分レビュー3ぐらいのだと思うんですよ。3か4ぐらい。
あ、書かないんすね。へえ。 ああ、なるほど。 うーん。
うん。で、ま、問題ないから何も言わないっていうのが一番多いんで。
うんうんうん。
レビューって上と下が多くて、真ん中って無いじゃないですか。
ま、基本ないっす。そうですね、無いですね。
ですよね、そう。なので評価がいいと4点いくつとか、ま、い言うても3.8とかんなると思うんで。
うーん。
うん、そういう判断をします。オンラインは、はい。
なるほどなるほど。 なんか、あの、例えばですけど、なんか結構その、か海外の
はい。
サイトで結構こう、海外のサイトで、あの、ちょっとこう、かいたのえばさっきの方、ほん香港のきょ国をまたいでの、こうやり取りとかなったと思うんすけど
うん。 はい。あります。 うん。
それゆえのちょっとこう、ストレスみたいな、あったりしましたか？
あの、僕今アメリカなんであの、日本から送ってもらうのとか全然問題ないんですけど
ええええ。
あの、先ほど言った、あの、その中国製とかだと
はい。
あの、ほんとに大丈夫かっていう確認はしますね。
ああ、なんかそん中に
はい。
ちょっと、なんかやばいものが入ってたりしないかみたいな確認は、結構慎重に。
うん。 あるの うん、ヤバいものっていうか、うそれほんとにそのスペックで合ってるのっていうのを確認し、うそう、そうですそうです。そのそう、外側はすっごい日本製っぽいんだけど
ああ、ちょっとこう偽物と偽物が入ってないかみたいな？ ああ、注文が入ってないかみたいな。 ええええ。
内側開けたら全然違うのかなのいう心配もあるので、はい。うん、そうなんですよ。
ああああ。 なるほど。なんかその、結構そん、てば、ちょっとこう、海外とか出ると、こう、到着が遅くなったりするとか、ま、結構
うん。 あります。
多々あると思うんですけど
はい、うん。
なか、到着そのが来ないこと。時間通りに来てくれないこととかはちょっとどうかん感じてますか？
うん。 あ、もう、それ、結構、あの、アメリカの場合結構多くて
ええええ。
あの、例えばなんですけど。その、輸送の段階で、その輸送会社のここからここの間が、今ちょっと動いてないですとかいう連絡が来るんですよ。
あ、そうなんすね。
はい。で、ま、基本的にあの、tracking number ってあのあの追跡ナンバーみたいなもらえるんで
うんうんうん。
それで今どこに荷物があるっていうの毎日確認できるし、通知も来るんで。
ああ、そうなんですね。
はい、あの、発送してない場合はいつ発送するんですか？っていうのは聞きますけど
ええええええ。
うん、ただもう発送ルートに入っちゃえば、あとは、ま、ゆうしょ郵送会社の都合なんで。
なるほど。
うん。そう、そうなんですよ。
じゃ、なんか、例えばちょっとその、カメラとかじゃなくて、例えばなんか、ちょっと、こう、ま、服とかで、こう、サイズが違うみたいな
うん。 はい。 ああ、それはたまにありますね。
ありまあると思うんですけど、それでなんか、例えば、ま、数万円とかじゃなくて、ま、せいぜいに数千円の時とかって、あの、返品とかってしますかね？
はい。 うん。 はい。 うん。 あの、聞きます。あの、例えば、あの、これ微妙なんですけど、靴のメーカーによっておんなじ、例えば、ん、８インチとかでも微妙にサイズ違ったりするじゃないですか。
ええええ。 うん、そうですね、違いますね。
ですよね。特に靴が多いと思うんですけど、うん。その場合、あの、ちゃんと僕、あの「ナイキの8インチで履いてたんだけど、これは8インチだけど入らない」って言って連絡すると、その、あの、シッピングレーベルっていって、あの、そのい郵送するための、あの、バーコードを送ってくれたりするんで、そのまま返金できるんですよ、簡単に。
うーん。 ええええ。 うーん。 あ、そうなんすね。
うん、そう、無料で。もうただ単にそのまま送り返してくださいとかあるんで、うん。
じゃ、結構、その、返品することに対しての抵抗感はあまり無い無い すね。ああ、無い。
そう。 あ、全く無い。あの、フリアメリカ文化なんですけど。
ええええ。
使えなかったら、た例えば買ってもう試したけど使えなかったら、すぐ返品できるんですよ、レシートあれば。うん、そう。だ、お店でも普通にできるんで。
ああ、そうなんすね。ええ。 ええええええ。
そう。だから、「あ、これ合わない」とか「おかしい」っていってあったらすぐ言って で、安い、例えばさっき言われたみたいに2千円の商品とかだと送料無駄んなっちゃうんで、大体「捨ててください」とか言われちゃいます。
うーん。 ああ、なるほど。じゃ、そういそういった場合はもうあれすね、返金だけもらうって形になるんすかね。ああ、なるほどなるああ、そうなんすね。いや、なんか、すごい今日、あの、どういうふうに自分が買い物をすればいいのか、はい、参考になりました。ありがとうございました。
うん。はい。 そうです。はい。そういうのは結構ありますよ。はい。うん。 はい。